Phương Tây á? Rồi.
Và 3 cái 3 anh này thì à, không phải là 3 anh mà là 3 cha con. Cái chú này dắt theo 2 đứa con, 2 đứa con cũng khá là lớn rồi, thì mỗi người chạy một chiếc xe máy. Cái chạy lên tới đó cái xong mình nói là "Ủa, mọi người có phải là đang đi tìm cái bãi biển này hông?" Tại vì trên Google thì mình thấy cái bãi biển này, nhưng mà ở đó thì nó hết đường rồi. Xong rồi thực ra là bọn mình phải leo từ cái, a, cái chỗ để xe cái bãi để xe á, phải leo, phải trượt xuống dưới thì mới thấy được cái bãi biển đó. Xong cái mình mới đúng rồi, phải đi bộ xuống, mà phải người ta có cột một cái dây á, mình phải leo xuống như là leo vách núi vậy á. Xong rồi cái, a, ờ, mình mới nói là bây giờ mình biết cái bãi biển này hay lắm nè, nhưng mà mình xuống dưới đó mình sợ là đi một
À. Ừm. Đi bộ xuống à? Ừm. Ồ, nguy hiểm nha.
Mình có khỉ, nên là 3 người có đi cùng mình được hông? Xong 3 người đó rất rất là vui luôn, tại vì tự nhiên có một người bản địa vợ l lại lại tới xong rồi lại hỏi mình là, ơ, có muốn đi không, thế là 3 người đó đi cùng với mình. Đi xuống đó, trời ơi, biển nó xanh mà nó đẹp, mà thấy san hô đúng rồi, rồi thấy cái rặng đá biển, nói chung là có cái hang động nữa. Ờ, xuống dưới đó là mọi thứ nó rất là hoang sơ, cảm giác như là mình đi vô một cái thế giới khác vậy á. Ờ, xong cái, ơ, lúc mà đi lên thì tất cả ba bốn người đều mệt luôn, nhưng mà 3 người đó đều cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là biết ơn vì tự nhiên lại có một cái cơ hội được gặp mặt như vậy. Mình cũng thấy có những cái trải nghiệm rất là vui. Ừm.
À. Đã vậy. Ừm. Trời, ừm. <chuckles> À.

Đúng rồi, mình thấy nghe l nghe là thôi là mình muốn đi liền á. Mà khi mà mình, ờ, có một cái sở thích là mình đi du lịch mạo hiểm vậy đó là tự bạn thích thôi, chứ có ai gợi ý hay là có người anh, người chị nào dẫn dắt mình đi hông?
Ừm. Hồi xưa á là tự mình thích nha nhưng mà hông có dám đi, tại vì, à, sợ là đi rồi nguy hiểm, mà thường á là ba mẹ rất là lo cho con á, lúc nào ba mẹ mình gọi cũng kêu là "Không có được đi chỗ này, chỗ kia." Thì mình mới thấy là, kiểu, trời ơi, ba mẹ cứ cấm mình đi vậy trời, nên là mình mới quyết định là h nói với ba mẹ là "Không sao đâu, con đi với người này người nọ." Thì lúc đó mình cũng có tìm rất là nhiều những cái đoàn đi nè hoặc là, ừm, quen các anh mà dẫn đoàn á, rồi đi cùng với các anh đó, sau này á, khi mà đi quen rồi thì tự mình đi một mình. Ừm.
À. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ồ!

Vẫn còn giữ liên lạc tại vì sau khi mà ảnh, ờm, ờ, lên khỏi khỏi cái chỗ cái đảo đó xong thì cả 3 người đều có những cái dự định riêng. Thì 3 cha con là sau đó là muốn đi Hội An, ờ, còn mình thì muốn ở lại Đà Nẵng, cho nên là cũng chào tạm biệt nhau. Rồi cũng thấy là rất là có duyên khi mà gặp được nhau nên là cuối cùng cũng trao đổi hai bên là số điện thoại rồi này kia để, ờ, có gì mình liên lạc. Rồi mình cũng, ơ, chỉ cho, à, ba ba người đó những cái, ơ, số điện thoại để mà mọi người liên lạc khi đến Hội An, những cái người bạn của mình, hoặc là đi xem cái, a, cái show ánh sáng á, ở Hội An luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Tính ra là bạn cũng đã đã từng đi ra Hội An để xem cái show ánh sáng ha.
Đúng rồi, đúng rồi.

À, mà bạn chụp hình thì thường là người ta hay up lên mạng xã hội nữa, đăng lên nữa.
Ừm. Mình đăng rất là nhiều luôn, mình sử dụng rất nhiều mạng xã hội, mình có sử dụng, ờ, ờ, Facebook, Instagram rồi dùng rất là nhiều. Xong rồi mình đăng lên mạng xã hội xong thì, ờ, mình cũng hay nghĩ tới những cái caption hay ho, những cái, ơ, chủ đề nào đó, mình cũng hay chia sẻ những cái, a, kinh nghiệm của mình chẳng hạn.
Ồ! <chuckles> Ừm. Ồ. Ừm, mà nghe bạn có chia sẻ là bạn sở thích là đi du lịch, vậy chắc chắn là mình đi tới mỗi nơi là mình thấy mỗi nơi nó có một cái đặc trưng á, mà bạn ấn tượng nhất là ở chỗ nào nè?
Ừm. Ừm.